うそうですね。うーん、ね、よくやる気が出ないっていうね、あの、あるじゃないですか。でも最近のね、その研究だとやる気というのはやらないと出ないっていうことも、あ、わかってきているみたいで、ね、確かに、ね、掃除とかもそうですよね。あの、やるまでは、え、いね、なんかやる気起きないけど、実際やってみると「あ、ちょっとあっちも気になるから掃除しちゃおう、こっちも気になるから掃除しちゃおう」みたいなね、ね、あると思うんで、そう、やることでやる気スイッチって入るので、ね、まずは、ね、ほんとに、ちっちゃいことでいいんでやると。そうすると、ね、そのうちさらに「あ、いや、こういうこともやってみたい、もっとやってみたい」みたいなあの、気持ちが湧いてくるので。
うん、うん、うん。 うん。はいはいはいはい、まさしく。 ええ、まさしくそうですね、私。 ええ。 <chuckles> 確かに。うんうんうん、確かに確かに。うん。うん、ほんとにその通りだわ。 うん、確かに。ああ、うんうん。 ああ、確かに。 ええ。 やれと。<laughs> ううんうんうん。そうですね。 うん。 うんうん、うん。 そうです。まずは動けってことですね。まあ、考えるより動いた方が
つそうですね。 うん、そうそうそう、だからジムも、あの、さっさと入ってしまう。ジムで通うのであれうん。そうそうそうそう、などこでもいいのでやってみてまうと。うん。
いいってことね。ええ。 <laughs> ななるほどね。もう、そこでお金払っちゃえばうん、もうそっかそっか。うん、なるほどね。ま、とりあえず、うん、あの、行動を起こさなかった何も始まらないってところですね。
そう。